あの、ジェスチャーって、身振りってあるじゃないですか。ええ、あの、ま、無意識に出ちゃったりとかね。で、あ、このジェスチャーって、ちょっと私が思ってたと違う風にとらあの、捉われちゃったとかね、あの、日本人相手でも、それから外国の方相手でも、あ、このジェスチャー全然文化的に捉われ方が違うんだなって思われたことって、なんか具体的にご体験あります？
はい。 うーん。 うん。 はい。 うーん。 ありますよ。まずはね、あの、私も、ま、も、日本生まれで日本育ちで、アメリカには少し行ったことがあるんですけど、やっぱり、まず、い違うと気がついたのは、あの、手振り身振り、ま、ボディランゲージとも言うのかな、それがまず、多いというか大きい。<laughs> なんか、こう、手をぶんぶん振り回して、なんか。<laughs> 私が最初に、その、アメリカ人の中に飛び込んで行った時、なんか、手でが、なんか、手の方に、う、む目が追われちゃって。<chuckles>
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 <laughs> はい。 うん。 彼らは はい。 はい。 <laughs>
こんなに手を使うんだっていう、その、あの、まず使う量というか、その、後はその手の動きの大きさとかに、あの、きょとんとびっくりしながら、驚きながら見ていたのはわせ <chuckles>
うん。 はい。 うん、ふん。 <laughs> ああ、分かります。あの、彼ら、顔がちっちゃいけど手がでかいので、ついつい目の前でなんかやられると、なんかびっくりしちゃったりとかしますよね。映画の中とかでも、すごい、なんか、あの、手とか、その、ジェスチャーに、ものすごいコンセントレートしたシーンとかってありますもんね。
はい。 うん。 そう、だから私は最初はほんと驚きで、なんか、手を振り回してると首が、なんか、こう、それについて、ははは、とか言って。<laughs> 会話にならなかったというか、私は手の方に目がいってしまって、<chuckles> よく意味も分からないけど、手が、なんか、目の前でぶんぶんしてるから、はあってなってたのを覚えてます。
<laughs> うん。うーん。 うん。<chuckles> <laughs> あの、それで最初は、あの、びっくりしちゃったんだけれども、ご自身も、このジェスチャーを取り入れようと思ったんですか？それとも、もうとりあえず自分は、あの、聞くだけオンリーにして、なんとかやり過ごそうとされたんですか？
<laughs> はい。 うーん。 はい。 いやいや、これがですね、なんか、<chuckles> 自分では、そのぶんぶん振り回している手が、なんか、うーん、なんか、本能的に気に入ったのか、次第に移っちゃったのか分からないんですけど、<giggles> 気が付いたら自分も、ぶんぶん振り回してましたね。
はい。 <laughs> ああ、あの、例えば代表的に、自分が好きな、あの、その、ぶんぶんあの、ジェスチャーって、トップスリーとかって挙げていただけます？
<giggles> はい。 はい。 あの、え、こっちにおいでって、あの、こっち、こっちっていうのが日本の、こう手の日本だと、えと、手のひらが下じゃないですか。こっちこっちとか言って友達が例えばね、あの待ち合わせの場所があって、ま、私が、あの、先に着いたとしますよね。で、ま、友達が向こうの方から歩いてくるのが見て、ああ、ここ、ここ！っていうその振る時の手は、手のひらが下に向いてるじゃないですか。
はい。ああ、はい。 はいはい。 はい。 はい。 うん。 はいはい。 はい、いい子いい子状態で、はい。<laughs>
<laughs> そうそ <giggles> でも、あの、アメリカ人は、他の国は私は知らないんですけど、さっきはなんかあの違うん手のひらが上を向いているんですよね。うん、それでこうやってると、何？何、なんか欲しいの？とか。
はい。 はいはい。 <laughs>
なんかくれって言ってるのって最初知らなかったので、何？<chuckles> 何が言いたいの？って最初はそれを見て思いました。
うんうん。 はい。 あっ。<laughs>
<laughs>
なんかあれですよね。格闘ゲームであの、ちょクイクイってあの、来いよ、みたいなやってるあれですよね。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
<laughs> え、他に何かありましたか？
あとは、お金を表す時かな。
はい。
日本って今お金を表す時って、ちょっと、あれかな、えっと、親指と
はい。
人差し指でこう丸をつくなあ、それをおうアメ
はあ、ちょっと年寄りっていうか、あの年配の人はやるかもしれないですね。オッケーっぽいので、これ「これがあの人好きなんだよ」みたいなやつですよね。はい。
<chuckles> で、そうそう。 うん。それでなんか、アメリカだとこれがこうオッケーなんで、お金は、あれかな、え、手のひらを上に向けて、親指と人差し指をこうつけるとか、その同じ仕草でちょっと向きは違うんだけど、違う意味を持ってるとか。
はい。 はい。 はい。 ああ。 ああ、ちょっとこうお札を数えるじようなオッケーですよね。はいはい。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
<chuckles> <laughs> ああ、ああ、なるほどね、逆にね。はい。
う うんうん。うーん。 だからその時はやっぱり、「え、<chuckles> お金、え」とか思って、お「え、なんでお金」って思わず聞いてしまいましたね、やっぱり。聞かないと、なんかこの話の流れからいってもどう見てもお金の話ではないし、そんな知らない知らないというか、あまりねそんなに面識がない人にいきなりお金って、いえ言ってくるこの人失礼だなと思って。<chuckles> 何でお金なのっていうのを聞いた覚えはあります。<chuckles>
ああ。 うん。 うーん、うん。 <laughs> <chuckles> <laughs> ああ、なるほどね。 うーん。何か他に、ものすごく、逆にこう誤解させてしまった、やっちゃいけないのにやっちゃったとかっていうのはありましたか？
まあ、あの、ジェスチャーという、日本でいる場合っていうのは、あの人と人とか友達同士でもあるし、部下と例えば上司とか、ま、仕事の場を考えてみても、なんか気軽にこう、トントンとか肩を叩いたり、なんか、ねえねえみたいな感じでちょっとこう肘触ってちょっと引っ張ったりとか、す少しあの簡単にこう触っても触るっていう言い方が変かもしれ、人に触れても、ま、それはあの当たり前で、特にね、それが悪いこととかっていうのがえっとないじゃないですか。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 あ、日本ではっていうことですよね。はいはい。
そうそうそうそう。で、ただアメリカだと、あの特にやっぱり職場の場合だと、その簡単にやっぱりこの人に対して触れることが、ハラスメントととられることがあるので、ま、ほんとにできるだけこう直接触ったりはしない方がいいです。ま、勘違いの元になるので、それとやっぱり、ハラスメントっていうのは、ええそれを受けたがうあのされた側が、どう感じるかによって判断されてしまう。
うん。 はい。 ええ。 うん。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 はい。
うーん、だからたとえ私が、たとえばあの、まあ、上司だったとするじゃないですか。そして、え、部下の A さんに対して、「ねえねえねえ」ってトントンって肩を叩いて、で、「これどうなってる？」とかって聞いたとしますよね。
うんうん。 うん。 うん。 はいはい。
で、そうすると私としては別にもちろんそんなね、あのたとえばそれが男性だったとしますよ。で、私が女性で、男性触ったとします。で、私はもちろんそんなハラスメントなくて、ただちょっとあの日本的な習慣だし、まあ肩ぐらいっていうのは全然、普段日本では意識をしない、まあ体の部位でもあり、それが、ま、触る場所によって、もちろん日本でもあれですよ。<laughs>
うん。 うん。 はい。 うん。 ま、さ はい、そうですね、はい。
<chuckles> なだで、つ肩なんだけどそれでも人によっては
はい。
それが、まああの、セクシャルハラスメントだったり。
ええ。
触り方だってもちろんその、ネチネチ触ってるわけのかたで、ねえ、こう長い間じっくりと力をかけて、手、置いてるとかそういうのでもないんですよ。
はい。 うーん。え、それってあのほら、あの、ま、職場、ハラスメントっていうのだと、やはりあの上下関係っていうのが前提にあると思うんですけれど、その組み合わせで多分、4通りあると思うんですよね。だから女性の上司、女性の部下とかね。男性の上司、男性の部下とか、で、その男女だって4通りあると思うんですけれど、例えば、んじあ、その、んん、女性の上司が男性の屈強な、あの海兵隊から帰ってきましたみたいな人を、ねえねえってやっても、それはそれでハラスメントになっちゃうんですか？
はい。 はいはい。 うん。 はいはい。 うん。 <laughs> <laughs> そう、その人がそういう風に受け止めたら、ということですね。だからあの、でうん。
ええ！ え、いや。いや、そうなんですね。
うーん。だからもう、出来るだけその、よく会社で、あの、指導をされるのが、ま、誤解を生むようなまず行為はしないと
いや、それほんとに文化が違いますね。 うん。 はい。
あの取る側によっては、そういう風に取られる場合もあるので
はい。
っていう風に、言いますね。あの会社で特に、その、うん、指導というか、セクシャルハラスメント、ま、トレーニングとかあるじゃないか。で、その時にやっぱり、取る側がそういう風に思うこともあり得るので、まず、そういう行為はしないようにしましょうと。
うん。 うーん。 うーん、なるほどね。ま、それからすると日本なんか、もうハラスメントのもう山盛りですね。あとあの、逆のあの、ま、逆のパターンで、たとえば、ま、女性の上司であの男性の部下とか、ま、どっちでもいいんですけど、ものすごい、ま、美人がですよ、ねえねえってやってくれたら、それ、喜びじゃないですか。え、でも、やっぱりそういうのではなく、建前として、もうそれはあの人前では、ちょっとあの正しくないというか、許可なくして人に触るっていうジェスチャーはやめましょうねっていう社会的コンセンサスがもうできちゃってるっていうことなんですね。
はい。 <laughs> はい。 うん。 <laughs> そうですね、職場では特にそういうところが強いです。というのはあの、アメリカと日本のあ、ま、アメリカって訴訟社会っていうではないですか。ね、あの日本とよりも、ま、訴訟の数も件数も多いし、ま、訴訟の前の和解の件数も多いんですけど、でで、その訴訟になった時の、ま、損害賠償金とかももう桁違いに
うん。 はいはい。 うん。 うんうん。 はい。
なんで、なるそうすると、ま、それでま、会社の責任を問われたりっていうのもあるし、その個人が責任を問われるは今あるとは思うんですけど、ま、そんなことになるとね、お互いに大変なので、やはりまあ、あの、そういうハラスメントから次に影響するところというところも考えてですね。
はい。 はい。 うんうん。 うーん。
はい、できるだけそのような勘違いを起こしてしまうかもしれない行為については控えましょうと。
なるほど。うーん。だそうすると、そのま、ほんとに意図してハラスメントの場合もあれば、その誤解っていうのもあると思うんですよね。
はい。 <laughs> はい。
で、たとえばそのジェスチャーとか文化差がその元で誤解を生んでしまって、で、その誤解がものすごいトラブルに発展しちゃったみたいなのはあったんですか？
実際にあの、私の周りではないですけれども、あの同じような、ま、会社とかね、しあの仕事をしている人から、ええ、実はこういうことがあってねという実際の話として、え、聞いたことはやはりあります。
はい。 はい。 はい。 うーん。
なんかあの例としては、あの会議の時にね、まあ女性と男性が、ええと、隣になって座ってたんらしいんですね。で、なんかその男性の人はなんか悪気もなく、こうなんかちょっとその、話の内容が面白かったのか、なんか合図をしたかったのか知らないですけど、こうあの机の下でね、そのじょ男性の方が女性の人の足の方にま、ねえねえみたいなか足でチュンツンツンとこう
はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 え、<laughs> はい。
<laughs> したんですって、なんかそれが女性にとってはこの、足のなんかその何て言うのかな、そういう部分に。
ええ。 ま、へ変変な風に捉えちゃったんですね、女性の方が。
そう。
ああ。
え、でもそれもま、あのどこどういうの、私はもちろんその場にいたわけではないので、その触り方とかね、そういうの、どどういうのだったか全くわからないけど、なんかその人が言うには、ほんとにこうあ足でその女性の足に、みとか、ままなのかっていう感じで、ほんとになんかトントンみたいな感じだったということは言ってましたけど。やっぱりそれがね、うーん、なんかセクシャルハラスメント、そういうほんとにあの、なんとなく冗談交じりで、面白いね、 とかいう感じでやったジェスチャーだったのかもしれないんです。
<laughs> うん。 はい。 あ、はい。 はい。 ああ。 うんうん。ま、ツンツンってやっちゃったってことですよね。
うーん。
なるほどね。やっぱり、ま、ちょっと日本だと、逆にその足でツンツンっていうのは、あの、日本人はやっぱり綺麗好きなので、それはそれでちょっと嫌がられるのかなとも思うんですけれども、あのそういう意味ではほんとに文化的な捉え方って全然違いますね。
はい。 <laughs> <laughs> はい。 そうですね。あとはよこまな、さっきあの、ちょっと先ほど言ったように、なんか、ねえねえ、みたいな感じでこうちょっと肘とか手に触れたりすること
うん。 うん。
ちょっとこう引っ張ったり
はい。
あの、ええ、「ね、ね、ちょっとこれ」とか「あ、ちょっと、ちょっと待って。これ、やってくれる？」とかっていう感じで、なんか腕を掴んで、あの、引っ張った特にこれは、あの、実際にそれも聞いた話なんですけど、うん。あの前を歩いていた人がいて、後ろから来た人がね
はい。 うんうん。 はい。 はい。
「ちょっと待って」って。これ、あの「これ、ちょっとやってくれる？」みたいな感じで、腕を少しあのあの、握るとかじゃないですよ。少し軽く、あの、腕を掴んで、その人を止めたらしいんですよ。
うん。 はい。 うん。 はい。
でもそれが、その、止められた人にとってみると、その、手を掴まれるっていうジェスチャー自体が
うん。
うん、なんか、ハラスメントっていう風に
え？え。<laughs>
<laughs>
なるほね。
なんか、まあ、びっくりしたのはあったんでしょうかね。で、なんか、その、後ろから来た人がに腕を掴まれて、止められてっていうう話も、確かにそのジェスチャーが問題になったというのも聞きましたね。
うんうん。 まあ、でも、その、日本は安全な国なので、やっぱりアメリカだと、その、防犯っていう意味からも、「いきなり体に触られると、非常に、自分は不安を感じた」って、まあ、言われれば、そうなのかなという気もしますね。
はい。 あああ。 ああ、確かにおっしゃる通り、そういう点はあるかもしれませんね。うーん、確かに社会とか、あの、国とか、まあ、文化が違うことで、うーん、背景はいろいろその、感じ方の背景はあるかもしれませんよね。
うーん、うん。 うん。 はい。あの、ほんとに単純な文化じゃなく、ま、社会情勢とかもあるのかもしれないですね。ほんとに本日は色々面白いお話を、あのあの、お話しいただいて本当にありがとうございました。
うーん、おっしゃる通りです、ん。 こちらこそ、ありがとうございました。
ありがとうございました。